Hello, chào bạn, ừm, rất vui được nói chuyện với bạn ngày hôm nay nha.
Hello, xin chào bạn, ờ. Mình cũng vậy nha, mình cũng rất vui được nói chuyện với bạn. Hôm nay của bạn thế nào? Ừm. Ừm, ừm, ừm.
<chuckles> Ờ. Ờ, hôm nay của mình là cũng khá là bận bịu á, do là ngày thứ Ba nè, rồi công việc nó cũng dồn dập tới, nên giờ mình mới có thời gian nghỉ ngơi luôn á. Ừm, còn bạn thì sao?
Ồ, vậy á hả? Ừm. Yeah. <laughs> Ừm, ừm, vậy á hả! Mình á thì cũng, kiểu, hôm nay cũng cứ coi như là ngày đầu tuần đi cũng, kiểu, học hành tùm lum tùm la hết á. <laughs> Nhưng mà xíu nữa chắc là mình sẽ, ừm, gọi điện cho bạn xong thì có thể là mình sẽ gọi cho mẹ của mình, kiểu vậy, thì, ờ, mình nghĩ là, kiểu, mẹ của mình có nhiều nhiều hưởng tới mình lắm á, còn với bạn thì sao? Ừm.
Ờ, ừ. Ừm. À, ừm. Ờ, vậy hả? A, rồi sao nữa? Ừm. Ừ. À, vậy đó hả? Ừm. Ừ, ừ. Ừm, ừm, a, vậy đó hả? Ờ, mình thì nếu mà nói về một sự nha thì mình vẫn tâm sự với mẹ nhiều hơn, nhưng mà còn người ảnh hưởng tới, ơ, cách sống và tính cách của mình thì ừm, ờ, rồi, ừm, bạn có ờ, ừm, ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ờ, thì mình gọi là ba, ờ, thì, ờ, sao ta, ừm, ba mình rất là nghiêm khắc nè, rồi, ờ, cũng có cái tính <laughs> nên là từ nhỏ là mình được rèn theo cái, ơ, tiêu chuẩn của ba mình. <laughs>
Ừm. Ừm. Ồ, vậy á hả? Ừm. Ừm. Ừm, vậy là bố của mà bố của bạn hả? Ừm. Ồ. Ờ. Ờ. Ờ, ờ. Ờ, vậy á hả? Ừm, ừm, <laughs> mình yeah, uầy Ờ, vậy á hả, mình nghĩ là, kiểu, ba lúc nào cũng là nghiêm khắc hơn so với mọi người á, đúng hông? Kiểu vậy. <laughs> Vậy thì, kiểu, yeah, ba ba của bạn là đã làm gì? Hoặc là nói gì khiến bạn cảm thấy là là, kiểu, ảnh hưởng tới bản thân của bạn vậy? Ừm.
Ừm, ừm. Ờ. <chuckles> Ờ, đa số là vậy đó, mình thấy vậy. Ừm, ừm. Ừ. Ừm, ừm. Sao ta, kiểu như là, ừm, mình thấy cái cách ba mình nè rất là hay nóng tính, đúng hông? Rồi, kiểu, mẹ mình nói gì cũng sẽ phản bác lại nè, ờ, kiểu, ơm, đối đối với trong nhà là mẹ mình tiếng nói hông có quan trọng. Cái xong cái mình, ừm, mình lớn lên á mình cũng bị hơi giống vậy nha, cái xong mình sau này mình thấy nó sai lắm, cái xong là mình đã thay đổi rồi, tới tính cách nhiều lắm.
Ừm, ừm, ừm. Ồ, vậy á hả! Ừm. À, hiểu, hiểu. Ờ. Ờ. Ừm. Ừm. Ờ, ờ, ờ. Ừm, ừm, ừm. Ừm. Ồ, vậy á hả! Ừm, còn mẹ mình thì, kiểu, ờ, mẹ mình sẽ rất là là mẹ mình á nha, thực ra là hồi nhỏ mình lại là sợ mẹ nhiều hơn là sợ ba, kiểu vậy. <chuckles> Tuy là lúc mà lúc mà ờ, đúng rồi, ờ, mẹ mình, kiểu, tuy là mẹ mình hông có nói, hông có chửi lớn tiếng đồ đâu nhưng mà, kiểu, mẹ mình chỉ cần nhìn mình cái thôi là mình đã kiểu rất là sợ rồi. <laughs> Ừ, <chuckles> đúng rồi.
Còn mẹ bạn có ảnh hưởng gì tới bạn hông? Về tính cách hay là ơ, ờ. Ừ, ừ. Ừm, ừm. À, mặc dù ba cân nhắc hơn hả? Ờ. Ừm, ừm. Sao bạn? À, ừm, nghiêm khắc. <chuckles> À, vậy đó hả? Kiểu là, quy tắc bàn tay phải hoặc là quy tắc đếm từ 3, đúng hông? <laughs>
<laughs> À, yeah, đúng rồi, chính xác, chính xác. Nhiều khi, kiểu, không cần nói gì hết nhưng mà nhiều khi chỉ cần, á hả, mình bước vô nhà mà nhìn mình một cái thôi là mình đã rén hết cả người rồi. <laughs> Ừm, kiểu thế, ừm.
Ừm, ờ, ờ. Ờ, ừ. Ừm. <chuckles> Chính xác nha, và mình thấy đó trong nhà lúc ờ, trong nhà lúc nào cũng phải có một người, ờ, căng nè, rồi một người hiền, đúng hông? Thì nó mới cân bằng được. Ừm, lúc nhỏ mình đáng nhẽ
Ừm. Yeah. Yeah, đúng rồi, chính xác, chính xác. Kiểu giống như là di ừm, ừm, ừm, kiểu giống như là, ví dụ như là ba ba mà căng thì mẹ hiền, nhưng mà đôi khi là ba hiền á thì mẹ phải căng, kiểu, kiểu vậy, thì nó mới, gọi là, ờ, cân bằng cho gia đình á, đúng hông? <laughs> Ừm. Ừm, ừm. Ừm.
Ư, ừm. Ừ, đúng rồi. Ờ, <laughs> ừm, cân bằng, chính xác, chính xác, vậy cho mình hỏi nha, chắc là lúc bé là mẹ bạn là chịu trách nhiệm là dạy dạy bạn nhiều hơn, đúng hông? <chuckles>
Ừm.